Aba ano, siguro ano, mag ano ka muna, tatanungin mo rin kasi sa mga bisita mo kung meron ba silang allergy sa gan'tong pagkain, 'di ba, para kahit papaano hindi masayang. Kasi 'yan yung pinakamahirap, eh, kasi, "Ah, sarap sana kaso hindi pa ako pwede kasi bawal ako sa ganito, sa ganyan," yung mga gano'n. Oh, hindi kaya, pinaka ano diyan, parang kumpletuhin mo. Parang merong appetizer, main course, dessert, ah, yung mga gano'n bang pagkakataon.
Ay, oo nga 'no. Ah. Kaya, <laughs> oo. Tama, mm. Hmm, okey, okey. Sabagay, oo, tama, hmm.
Or hindi kaya, may sarsa, may sabaw, alam mo yun, para may prito. Para kahit papaano, may pagpipilian sila, ganun. Kung anong kaya mo lang din.
Hmm, okey. Ah. <laughs> Tama. Alam mo, ang ganda nung narinig ko kasi hindi ko rin naman naisip na kailangan ko munang tanungin yung mga bisita ko bago ko paghainan. Oo nga naman, paano pala kung nagluto ako ng isang putahe na hindi nila makain kasi meron silang mga allergy o kaya bawal sa kanila ito. Tama nga naman. Pero kasi ako dati, parang nakasanayan ko na, na kapag may mga bisita o kaya may handaan, ano lang, eh, parang pancit laging niluluto ko. <laughs>
Eh, ah, mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Uy, pwede nga din, 'di ba? 'Yan naman ang pambansang handa, 'di ba? 'Di kaya spaghetti, diyan lang naman umiikot. Carbonara kasi medyo hindi gano'n kaano, eh, kadalas, 'di ba?
Kaya nga, mm. Oo, hindi masyado. Spaghetti at pancit talaga. <laughs>
Yung dalaw Totoo, 'di ba? Pero depende rin kung anong oras darating, kung tanghalian ba or hapunan.
Kaya nga, oo tama, tama. Tama ka diyan. Ayun, ang ganda na narinig ko sa'yo. Sige, ah, talagang susubukan kong gawin 'yan. Pero, ah, maliban dun ano ano yung mga paborito mong lutuin kapag may bisita kayo sa bahay niyo?
Yes, yes, mm.

Ah, mas gusto ko yung canton.
Ayan, anong ano bang luto mo masabaw, yung parang hindi dry o yung medyo dry na pancit?
Mm. Ano, medyo ma may konting sabaw na medyo ma maman ma may mantika ng konti, hindi naman yung sobrang mantika kumbaga parang pina pinagisa ko munang maigi bago ko 'tsaka pag niluto ko yung pansit, hilaw yung, ah, hindi ko inihahalo 'di ba ginigisa yung rekado? Yung toppings niya tapos mag-aano ka ng may sabaw para dun mo pakuku palulutuin yung kanton 'di ba? Hindi ko hinahalo dun yung gi gisadong rekado para hindi sila malabog. Kaya kapag niluto ko siya may konting sabaw pero naandun pa rin yung mamantikan na galing sa rekadong ginisa, gano'n. Ikaw ba, nakakapagluto ka ng mga pancit?
Hmm. Ayan, sarap. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Oo tama, yung gulay. Mm, 'yan. Oo naman, ah, pareho tayo 'no, parang inaaon ko yung mga gulay kasi parang naano nga 'yan sila, eh, parang nao-overcook, 'di ba? Sobrang lambot na, kaya ganyan din ginagawa ko. 'Tsaka pansin ko rin mas okey nga ang pancit na hindi dry, yung medyo may sauce 'di ba, mas sauce 'pag gano'n oo 'tsaka parang alam mo yun hindi masyadong maano sa lalamunan kasi 'pag dry parang ang hirap lunukin. <chuckles> Ang hirap anohin, 'di ba?
Hmm. Mm. Oo. <chuckles> Mm. Oo, parang mas masarap siya talaga, ayun. <chuckles> Kaya nga. Totoo yan, totoo yan nakakatawa kasi danas na danas ko rin 'yan. Pero maliban sa pagkain, paano mo pinaghahanda ang mga bahay o pinaghahandaan yung mga bahay o lugar para mas maging komportable ang mga bisita mo?
Kahit hmm. Mm.

Totoo. Ano, eh, parang hindi nakakahiya din na, "Ay, gan'to pala, ay, gan"
Oo, may nakakahiya. Pero kapag oo.
Kasi minsan, naaapektuhan din yan, eh. Yung sa pagkain parang, "Hala, eh di ang dumi ng paligid, malinis kaya yung pagkain? 'Di ba parang nagdadalawang-isip, ayan.
<laughs> Oo, 'di ba papaisip ka? <laughs> Parang yung yung tumatakbo sa isip ko, nababasa mo. Kasi ganyan talaga ako kapag hindi naman sa mapanghusga ako, ah. Hindi ko naman siya sinasabi talaga. Parang nasa isip ko lang. Kapag may nag-imbita sa'kin ta's nakita ko na medyo marumi yung kanilang tahanan, parang nag-iisip na agad ako, paano nila niluto yung pagkain. Kung malinis ba yung pagkakaluto? <laughs>
'Di ba? Mm. Mm. Ayan. Oo, pareho tayo. <chuckles> 'Di rin naman sa pag-iinarte. Kaya 'pag ganyan sabihin ko, "Ah, busog pa po ako." Ayan. Ay, ilalabas na ang card na ganyan, pero pagkaalis mo, "Tara, kain tayo. Kanina pa ako nagtitiis, 'di ko lang talaga kaya."
Oo. <laughs> <laughs> Kaya nga. Tama, tama. Nakakatuwa namang marinig. Meron ka pa bang mga nais na ibahagi sa'kin? Kasi marami akong natututunan sa'yo.
'Di ba? <laughs> Siguro, ano pa ba? Ayan, bukod sa ano, 'pag siguro, 'pag may mga bisita ka, mag-ano ka ng specialty mo. Tapos try mo din mag ano ng ibang cuisine. Kasi 'di ba, alam mo yun, para panibago naman sa lasa tulad ng mga try mo mag-Korean food, yung mga gano'n. Kasi medyo hindi naman ganun ka-hassle. Mm.
Mm. Ah. Okey. Mm. Ah, okey. Alam mo Ano, kadalasang ginagawa ko, nag-o-order nalang ako, eh. Kasi parang wala akong masyadong tiwala sa pagluluto ko. <laughs>
Napagod. Hmm. Pero ano rin siguro, parang kung pumpalpak man, okey lang din. Parang stepping stone mo din 'yan or milestone na, "Ah, okey. Para sa sunod, ganito." Kasi 'pag aasa ka lagi sa luto ng iba parang ikaw sa sarili mo hindi mo alam kung pano mai-improve yung pagluluto. Kasi parang, "Ah, nagkamali ako dito. Masyadong maalat. Sa susunod, babawasan ko." Parang trial and error talaga, parang ganun.
Mm. Mm, okey. Mm. Kaya nga, eh. Ayun. Oo. Ah, okey, okey. Talaga naman. Ma maigi talaga. Kaya ikaw talaga yung tinawagan ko kasi ikaw talaga yung alam ko na maraming alam pagdating sa mga ganitong bagay.
<laughs>